آه، يعني أنا غيّرت أنا باغيّر ستايلي كتير أو تقدر تقول عندي كذا style مش style واحد كُلّ حاجة لل لل آآ، لل للمكان اللي يناسبها يعني آه بالضبط كده، آآ، بس مثلًا أنا سافرت روسيا فشُفت المسلمين في روسيا، اللي هم بقى بيبقوا جنسيات من بلاد زي اسمها داغستان، دي بلاد كده قوقاز زي الشيشان وداغستان دول ليهم style خاص، دَمَجوا كده بين الstyle الروسي والstyle الإسلامي. اللي هو فبيبقوا هم بيبقوا حلوين، ولابسين حلو وجميل، وفي نفس الوقت إسلامي، تلاقى البناطيل اللي هي كُلّها بأسورة على الرِجْل دِيَّة آآ، قصيّرة شوية و وهم كلّهم أصلًا بيلعبوا رياضات قتالية ومصارعة وحاجات زي كده، فليهم شكل معيّن كده في ستايلهم فخدت من ستايلاتهم شوية، آآ، ده يعتبر تغيير شوية في ستايلي بتبقى هي البناطيل اللي بأسورة دِيَّة، آآ، بتبقى آآ، جواكت كده معيّنة لأن روسيا جوَّها بارد وكده ف فالstyle ده عَجَبني مثلًا و وتبنّيتُه فترة وفِضِل معايا يعني.
للمناسبة بتاعتها، امم. أيوه، آه. ويعني ولبسته يعني؟
بالضبط، خدت برضه من الروس
بس أنت أنت لمّا خدته يعني أنت لمّا قعدت في روسيا، طَب لو رُحت مكان تاني مثلًا غير غير المكان اللي أنت فيه ده، هل برضه بتحافظ على الstyle بتاعك والَّا بتغيّره؟
ما أنا ما أنا رجِعت مصر وحافظت على الstyle ده، يعني بقى جزء من ستايلاتي وبقى في لِبس كتير عندي ب بالشكل ده، في كمان style عجبني أوي في روسيا، وخدته برضه اللي هو style هو مش روسي أوي قد ما هو أوروبي، اللي هو ال الجواكت الكلاسيكية الطويلة، على الطاقية ال اللي هي زي بتاعة Peaky blinders عارف Peaky blinders؟ آه، الطواقي دي آه، أيوه بالضبط، عارف الطواقي بتاعتهم دِيَّة الطاقية دِيَّة على scarf كده طبعًا برضه كان ملائم لجَوّ روسيا، وبينفع برضه في مصر في الشتا الstyle ده آه <laughs> آه بس إيه بقى إيه يتهندم شوية يبقى شكله شياكة، هتلاقي مثلًا من المشاهير اللي بيلبسوا ال الstyle ده هتلاقي بيب غوارديولا، أعتقد له كذا مرّه يطلع بstyle شبه كده اللي هو الجاكيت طويل شوية كلاسيكي طويل، آآ، وjeans بقى أو أيًا كان البنطلون، وعليه بقى ال الطاقية دِيَّة اللي باقول لك عليها، وscarf كده scarf يبقى ز ي يشتغل مكان الجرافتة على الكلاسيك ف ام الstyle ده برضه أنا يعتبر خدته من روسيا، واشتريت الحاجات دي من روسيا و وقُمْت بقى إيه، لابسُه بقى في كُلّ حتة بارُوحها، ثبتّته.
آه، اللي هم ال العصابة دي، آه. شغل المافيا ده. <laughs> أيوه، آه، امم. جميل. طَب ما بتحسّش بالاختلاف يعني ما بتحسّش إن أنت آآ، الstyle ده مثلًا يعني ناس قليلة اللي بتلبسُه، آآ، بتحِسّ إن أنت م يعني آآ، مختلف من ناس أو كده؟

إمم، طَب أنت يعني في قطعة أساسية عندك في ال في الملابس آآ، في ثابتة في ستايلك آآ رايح مثلًا شغل، بعيد عن لِعْب الكورة والكلام ده كده، في حاجة ثابتة أنت بتلبسها كُلّ مرّه ب بتعبّر عن ستايلك؟
في في اللبس حاجات Joker كده آآ، يعني إيه، بتبقى جواكت أنا بالنسبة لي جواكت الfree size آآ، منها اللي هي بتبقى waterproof ومنها اللي بتبقى زي ما تقول قُماش مُريح أوي، دي بتتلبس على أي حاجة في الدنيا كورة، خروج، د دراسة، شُغل أي حاجة في الدنيا، بتتحَط عليها و و أنا اللي يمكن يعبّر عنّي أكتر اللبس ال الfree size الواسع الطويل آآ، ده يعبّر عنّي بالضبط كده، أنا إنسان باحب الراحة في لبسي، وباحب يبقى منظري مُريح للآخرين، وما فيش تعقيد بساطة جدًا، يعني ما أحبش حاجة جوّه حاجة، وحاجة باينة من تحت حاجة، ومش عارف إيه، لأ، أحب الدنيا تبقى واضحة جدًا، اللي هو لو تي تيشيرت داخلي وفوقُه حاجة تانية قُماش كده خفيف، والبنطلون، أحب أنا أكتر القُماش والحاجات دِيَّة عن الجينز وكده، وإن كنت بالبس جينز برضه يعني أنا مش مش قافل دماغي على أي حاجة زي ما قُلت لك، سافرت وتح ود ويعني
آه. مُريح ده شوية. إمم. صحيح. أيوه، طبعًا. بُصّ، طالما زي ما أنت بتقول متوافقة مع تفكيرنا وثقافتنا وعاداتنا، يبقى ما فيش مانع إن إحنا تبقى يعني م م القطعة دي موجودة، طَب يعني آآ، دلوقتي ال ال النُضج ساعات في ناس تقول لك يا عَم أنا الستايل بتاعي ده ستايل واحد وهابقى ثابت عليه لايق عليَّ، ما هالبسه كُلّ يوم وخلاص، وما فيش داعي للتجديد، هل شايف إن ده ممكن يكون اختيار صح إن هو مش عايز يعمل دوشة هو الستايل بيبقى حاجة واحدة بس وخلاص؟